Ừm, mình thấy cũng khá là hay ha tại vì mình nghĩ là không phải nhất thiết mà vợ chồng á, cưới nhau về phải có con đâu. Ừm, vì thực sự á, việc có con hay không có con á, thì cũng là trên những, gọi là, những cái lời nói ở ngoài thôi, chủ yếu là do hai người thôi bạn. Đúng rồi, ừm, bạn chỉ cần là giữ vững cái quan niệm của mình là được, ừm, không cần phải nghe những cái lời nói mà từ người ngoài bàn tán đâu. Yêu cầu là cảm thấy là bản thân mình á, vui vẻ nè, và cảm thấy là nó không có điều gì bất ổn thì ô kê.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. À, bên xã hội đàn thôi, ừm, ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng là như bạn nói á, xã hội lúc nào cũng sẽ nói, ờ, không có con thì cũng nói là mình, ờ, không duy trì, gọi là, mối quan hệ nâng cấp. Đúng rồi, còn có con á thì lại bảo là mình à cố chấp có con khi mà kinh tế nó chưa có ha! À, ừm.
Nòi giống ha. Ừm. Ừm. Nhưng mà thật ra thì mình lại không thích cái câu mà người ta nói là, gì, ừm: "Gái độc không con" gì đó, "cây độc không trái" á, ơ, cây độc ừm, khá là nặng nề đối với phụ nữ luôn.
À, đúng rồi! Cái câu đó ừm, ấy nha! Ấy nha! Ừm, ừm, ừm, mình cũng, ờ, có từng nghe những cái câu như vậy thì, ờ, như như cái câu mà bạn vừa mới nói ấy, ờ, thì không biết là trong cái mà, ừm, quá trình mà mình mang thai cho đến khi mình có bé và bây giờ là em bé cũng gần 2 tháng rồi, thì có bao giờ bạn thấy, ờ, từng có cái phút nào bạn từng hối hận vì mình đã quyết định có con hông? Hay là bạn hoàn toàn ngược lại, bạn rất tự hào khi đã có bé?
À, có nha, cái lúc mà mình gọi là hối hận khi sinh con á, là cái lúc mà bé mình á, nằm trong tháng á. Có nghĩa là trong tháng bé rất là nhỏ và bé mình rất là khó, nó cứ thức mãi, thức không có ngủ và mình cảm thấy giống như là quyết định có con á, thật sự có là đúng hay không? Và lúc đó mình nghĩ: "Vậy là đừng có đẻ."
<chuckles> Ừm, ừm. Ồ. Ừ, ừm. Ừm. À, nói chung là lúc đó mình cũng mệt quá, đúng hông? Cũng quạu, ừm.
Có, thật sự mình có tự nghĩ. Đúng, chính xác, quạu á. Ừm, và cái, kiểu như là, cái bước gọi là làm mẹ của mình ấy, mình cảm thấy rất là khó khăn, tại vì mình cũng gọi là chỉ có kinh nghiệm qua qua cái là lời nói mọi người kể thôi, mà nghĩa là lý thuyết nó cũng ừm, đúng rồi, chính xác là vậy á, khá là ngổn ngang.
<laughs> Ừ, lúc đó mình cũng chưa có từng làm mẹ, ừm. Ừm, ờ, ừm, mình thì mình rất là hiểu cái vấn đề bạn đang gặp phải. À, có một cái là một cái câu rất là hay thì không biết cái quan điểm của bạn như nào về câu này ha? Mình hỏi câu cuối thôi, đó là "Làm cha làm mẹ cũng là một môn học" á, bạn thấy thế nào?
Ừm. Ừm, câu này khá là hay nha tại vì không phải ai là cũng đều biết mọi việc mà để mình chăm con đâu bạn. Khi mà bạn có con rồi á thì, gọi là, giống như, gọi là, tình mẫu nè, ừm, hoặc bạn sẽ biết được cách thức chăm con như thế nào và biết cái nào lựa chọn cho con mình. Đúng rồi, chính xác là vậy đó bạn. Thật ra thì mọi người á, đâu có ai biết chăm con như thế nào tại vì chưa từng trải qua.
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, cái bản năng của mình nó trội lên ha. Ừm, ừm. Ừm. <laughs> Đúng rồi, ừm, rất là thú rất là hay và rất là chân thực với những cái quyết định của bạn về cái việc là quyết định có con hay không dựa trên những yếu tố nào? Và mình cũng đã nghe được những cái, ờ, tâm sự cũng như là lời khuyên hữu ích á, thì cũng hông biết nói gì hơn thì chúc cho gia đình bạn c sẽ lúc nào cũng là hạnh phúc nè và nhiều sức khỏe ha! Còn mình thì hi vọng là sẽ được gặp lại bạn trong những cuộc trò chuyện sau ha. Hôm nay thực sự là cảm ơn bạn rất là nhiều nha.

Ừm. Thật ra thì, ờ, ừm, mình cũng rất muốn có thêm bé thứ hai, ờ, vì nghĩ á có một đứa thì rất là tội, là tại vì nó chỉ có anh, ờ, có anh. Đúng rồi. Ừm, và mình cũng có nghĩ đến cái vấn đề này, ừm, để mà, ừm, quyết định mà sanh bé thứ hai thì đầu tiên là mình phải có kinh tế á bạn. Vợ chồng mình thì cũng phải đang tìm mọi cách để mà có thể là kinh tế là vừa lo cho đứa lớn và cũng có thể là sanh thêm một bé nữa nè. Ừm, thực sự thì tài chính á, nếu như các bạn nha có tài chính mà không ổn ấy, thì sinh con nó rất là cực, tại vì lúc đầu thì vợ chồng mình ừm, đúng rồi, vợ chồng mình đã chuẩn bị một khoản trước khi sinh con rồi đó bạn, nhưng mà vẫn không đủ nha. Thật sự chúng mình đúng rồi, nó nhiều lắm. Nội mà phí mà các bạn mà đi khám thai á, thì là rất là nhiều là tại vì bạn khám theo từng giai đoạn từ lúc cấn bầu cho đến lúc sanh nè, rồi s
<chuckles> À, sợ nó buồn, đúng hông? Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi, nó quá là nhiều thứ phải chi. Ừm. Ừm, ừm. Ủa, vậy hả? Phát sinh hả bạn? Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ờ, đúng rồi. Còn có nh nhiều cái trường hợp tự nhiên nó xảy ra nữa, đúng hông?
Ừm, chính xác luôn bạn. Rồi lớp nào là mình đi sanh nữa nè, rồi tiền viện phí nè. Rồi sau khi sanh á, thì bạn phải lo tiền chích ngừa cho con nữa nè, chích ngừa của con thì mình phải chích từ đầu, từ lúc khi con sanh ra cho đến khi con 12 tháng là bạn hổng có thiếu tháng nào luôn á.
Ừm. Chà, chà! Ừm, ừm. <laughs> Đúng rồi, cái đó phải đi theo cái cái cái chu trình á, nếu mà mình hông làm là mình bị uổng những cái trước, đúng hông bạn?
Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác là vậy. Tại vì, ờ, muốn cho con một kế hoạch tốt nhất á, thì mình phải đảm bảo về về cái việc chích ngừa cho con đầy đủ nha. Ừm. Rồi kế tiếp nữa là mình phải dự phòng thêm, ừm, để mà khi con con bệnh á bạn.
Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Chà, xem À, cũng đúng ha. Là cái khoản dự phòng nó cũng rất là quan trọng khi bạn nhắc đến ha. Nhiều khi là em bé là em bé mà, em bé bệnh thì mình đâu có nói trước được, đúng hông? Nhiều khi em bé bệnh xong rồi còn ảnh hưởng đến người lớn cũng bệnh theo luôn, cho nên là cái khoản dự phòng nó thực sự rất là quan trọng. À, vậy thì cho mình hỏi chút xíu nha. Ờ, ví dụ như một cặp vợ chồng mà vừa lấy nhau đi, cứ cho như là họ cũng muốn sinh em bé đi, thì họ nên bắt đầu những cái bước nhỏ như thế nào để họ đo được là họ đã sẵn sàng để có con chưa? Vì rất nhiều cái trường hợp là vợ chồng chưa sẵn sàng có con ấy, lỡ có rồi thì nó lại ảnh hưởng đến mối quan hệ ấy.
Ừm. Đúng. Ừm.